Tabii tabii. Bizim evde her şeye annem karar verirdi. Babam, eee, daha uyumlu, daha sakin olan kişiydi. Eee, çok sessiz değildi. Eee, yani, öyle, her şeye uyan da diyemem ama son karar annemden çıkıyordu bizim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, eee, o döneme göre bakınca daha güçlü bir ataerk şey, eee, anaerkil, eee, yaklaşım, biraz belki feminist bir yaklaşım, belki o o yıllarda adının feminizm olduğu, eee, anılmıyor olsa da ya da öyle bakılmıyor olsa da daha feminist, eee, daha elini masaya vuran. Peki, babanın yaklaşımı nasıldı bu noktada? Nasıl, ııı, kabul ediyor yani, kabul ediyor muydu? Bundan memnun muydu? Destekliyor muydu yoksa biraz rahatsız olup içine mi çekiliyordu?
Anaerkil. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Bilinmiyor, değil mi? Hı hı. <chuckles> Hıı. Hı hı.